Ja, du, warum warum denn im Endeffekt nicht? Man kann ja immer mal was ausprobieren, ne? Aber w wie du es auch schon sagtest, ich ich ich glaube bei mir wäre halt auch, wenn du so noch Kreuzfahrten oder so was in der Art hast, auch so das Problem, ich weiß nicht, ob ich seekrank werde. Also, ich bin schon öfters, äh, mal mit Fähren so unterwegs gewesen, also sprich, dass ich, ähm, sagen wir jetzt mal von Norden Deutschland na nach nach Norderney oder so mit 'ner Fähre gefahren bin, und da hatte ich dann auch schon so das Problem, dass ich einfach gemerkt habe: Okay, wenn der Wellengang 'n bisschen rauer ist, auch wenn da jetzt nicht unbedingt so viele Wellen sind, weil das ist ja noch die Nordsee, ne, ähm, dann merke ich dann da schon irgendwie, dass es mir dass mir so leicht schwummrig oder übel wird, ne, und ich ich glaube, ich würde auch selber keine Kreuzfahrt an sich, was das angeht, dann verkraften. Also, ich glaube, mir würde dann wahrscheinlich eher schlecht werden, also, wie du schon sagst, seekrank dann so gesehen. <chuckles>
Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ne. Na ja, ich habe ich habe da auch Bedenken. Wir waren mal in Kuba und da sind wir wirklich zu zweit mit so 'nem ganz kleinen Boot gefahren, da konnte man unten reinsteigen und hat dann praktisch den Meeresgrund gesehen und ich glaube, das war so 'ne St so 'ne das war wirklich toll, aber das hätte 'ne Stunde gedauert, aber nach 'ner 1/2 Stunde war mir so schlecht, wo ich sagte, d ähm, äh, habe ich gesagt: „Bitte bringt mich an Land, alles fein.” Weil ich weiß gar nicht, ob mein Mann mit ausgestiegen ist oder ob der noch 'ne 1/2 Stunde alleine da mit dem unterwegs war. Also, ich konnte nicht mehr, mir war einfach nur schlecht.
Mhm. Ach so. Okay, das ist ja cool. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Mhm. Ja, und w w wenn du das so sagst, ich ich ich glaube, ich würde so auch so richtig Panik kriegen. Stell dir mal vor, du hast das nie ausgetestet, dann bist du auf 'ner Kreuzfahrt, die irgendwie 2 Wochen lang geht, ne, und du kommst da einfach nicht mehr runter und dir ist die ganze Zeit schlecht. Was wa was willst du dann machen? Ich glaube, ich würde richtig Panik kriegen. <chuckles>
Das war irgendwie nix so. Mhm. <chuckles> Mhm. <snorts> Ja, also ich glaube ne, ich glaube, mal so 3 Tage kann man mal probieren und bis Schweden von Rostock oben, das ist ja dann nicht so weit. Ich glaube, das das wäre jetzt mal so, was ich gerne mal ausprobieren möchte.
Mhm. Nein. Mhm. Ach ja, warum denn nicht? <chuckles>
Ja. <snorts>
Ne, aber, äh, hat mich gefreut, über das Thema mit dir zu reden und auch mal andere S Ansichten im Prinzip dazu kennenzulernen. <snorts>
Ja, schön, hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Mhm. Ja, schönen Tag wünsche ich noch. Tschüssi.